เอ่อ คุณช่วยเล่าถึงความไม่เท่าเทียมทางการศึกษาที่คุณเคยเห็นได้ไหมอะครับผม? ไม่ว่าจะเป็นจากครอบครัว หรือว่าจากอะไรก็ตามทีอะเนาะ คือถ้ามียกตัวอย่างให้ผมฟัง หรือว่าเล่าเรื่องให้ผมฟังเนี่ย ก็จะเป็นการดีมากเลยครับผม
ได้เลยครับ ยินดีมากเลยครับ ผมน่าจะเล่าได้ละเอียดเลยเรื่องเนี้ย เพราะว่ามันเห็นภาพชัดเจนมาก เพราะว่าในครอบครัวของผมอะ มันมีความต่างแล้วก็เห็นได้ชัดเจนเลย มันต้องอธิบายว่า ทำไมถึงว่า เห็นได้ชัดเจนเนาะ เพราะว่าจะได้เห็นภาพได้ง่าย เนื่องจากย่าผมอะครับรวย แล้วแม่ผมอะจน ถ้าอธิบายอย่างเงี้ยมันจะเห็นภาพได้ง่าย และย่าผมอะรักผมแค่คนเดียว ผมก็เลยจะได้รับเงินสนับสนุนมาเสมอ ๆ ในทุก ๆ เรื่อง แล้วก็เลยทำให้น้องชายอะครับ เพราะว่าผมมีน้องชายด้วย เขาอะก็ต้องรับจากแม่เท่าที่แม่ให้ได้ ใช่ไหมครับ ทำให้การศึกษาของผมอะ แค่ในครอบครัวอะมันต่างกันมากเลย ผมอะมีครูสอนพิเศษภาษาอังกฤษด้วย ใน ในตอนเย็น ไรเงี้ย เออ จากโรงเรียนนานาชาติ อย่างเงี้ย เหมือนแม่เขาจ้างมาสอนอะครับ มาสอนที่บ้าน ไรเงี้ย เพราะว่าเรา ผมเรียนโรงเรียนรัฐบาลไง แต่ว่า เอ่อ เรื่องเรียนพิเศษ อย่างเงี้ย ก็จะถูกเติมเต็มจากตรงอื่นอะ เต็มที่เลย เงี้ย ต่างกับน้องเลย ง่าย ๆ เลยครับ มัน มันเห็นภาพชัดไหม? ว่ามันแบบว่า มันเหมือนว่า มันไม่มีความเท่าเทียมเลยนะ มันเหมือนจะเท่าเทียมนะ แต่ว่ามันไม่เท่าเทียม แล้วถ้า ถ้าพูดเรื่องการศึกษาง่าย ๆ ง่าย ๆ ให้แบบเข้าใจนะครับว่าใน ใน มัน มันมีจุดบอดอะไรที่ว่าใหญ่มาก ไรเงี้ย เหมือนว่าผมอะครับได้ภาษาอังกฤษมากกว่าคนอื่น เด็กรุ่นเดียวกัน ใช่ไหมครับ ในตอนประถม อย่างเงี้ย เหมือนว่ามันมี เอ่อ English Camp เข้ามา ไรเงี้ย มันมีครูต่างประเทศที่ว่า เออ เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ไรเงี้ย เขาเข้ามาสอน พอเรา ตอบได้คนเดียว หรือว่าเราทำ แค่ทำกิจกรรมที่เขาบอกอะครับ แค่ เอ่อ ยกมือซ้ายยกมือขวา แล้วเราทำอยู่คนเดียว เงี้ย แล้วก็ตอนที่เขาบอกให้ตบมือ แล้วตบอยู่คนเดียว ตบคนเดียวทั้งโรงเรียนนะ ทั้งโรงเรียนเลยผมตบคนเดียว ทุกคนเราะ หัวเราะ หัวเราะทั้งลั่นเลยอะทั้งโรงเรียน แต่ว่าครูต่างชาติอะเขาบอกว่า เอ๊ย ผมอะทำถูกแล้วนะ ทุกคนก็เงียบ อึ้ง แต่ว่าผมอะกลายเป็นตัวประหลาดไปแล้วในโรงเรียน แล้วไม่ถูกแก้ไขใด ๆ เลยจากครู
อืม ครับ อืม ครับ อืม อืม อืม ครับ ครับผม อืม ครับ อืม ครับผม อืม ครับ ครับผม อือ อืม อืม ครับผม อืม อ๋อ ครับผม อืม อืม ครับ เออ เข้าใจ ครับ
ใช่ อันเนี้ย แล้วก็ทำให้ว่า เออ ภาษาอังกฤษอะ ผมก็ไม่ได้เรียนอีกเลยหลังจากนั้น มันเหมือนว่าเป็นปมด้อยของเรา ทำให้เราไม่ใช้อีกเลย ไม่พยายามที่จะรู้หรือว่าอะไร เพราะว่ากลัวไปเลยอะ ไม่อยากจะแตกต่างจากคนอื่น ทั้งที่ว่ามันเป็น เป็นเรื่องแตกต่างใน เรื่อง ดีด้วยนะ แต่ว่าเหมือนว่าคุณครูอะเขาไม่ได้แก้ไขให้คนอื่นรู้สึกว่า เราไม่ใช่ประหละ ตัวประหลาด เขาปล่อยให้คนอื่นทำกับเราเป็นตัวประหลาดไปเลย อันเนี้ย
อืม อืม ครับผม ครับ
มันเป็นในรูปแบบการ ศ การศึกษานะที่ว่าเราจะเห็นได้ชัดเจน ไรเงี้ยครับ อืม แต่ แต่จากมุมมองที่ผมบอกอะครับ
อืม โอเคครับ ก็เข้าใจเนาะ โอ้โฮ อันนี้ผมก็ขอเห็นใจคุณก่อนเลยเนาะ ที่แบบ เออ บางทีเนาะ ด้วยสังคมเด็ก สังคมอะไรอย่างงี้ด้วย บางทีแบบการที่ เอ่อ เราอะเก่งกว่าคนอื่น หรือว่าเราไม่เหมือนคนอื่นน่ะ แทนที่เขาจะเหมือนกับว่าให้ความสนใจเราในด้านที่ดี ก็กลายเป็นเหมือนกับว่า เขาเห็นเราเป็นตัวประหลาดไปแทนเนาะ คือเขาไม่ ไม่เล่น ไม่ยอมรับความแตกต่าง ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงในอะไรอย่างงี้ ก็ โอ้ ผมเห็นใจมากเลยครับผม
ใช่ จากที่ผมอธิบายอะครับ มันก็เลยแบบว่า <clears throat>
เอาจริง อืม
ผมอะไม่ได้มองว่าเด็กผิดนะ ผมมองว่าครูอะผิด ผมจะมองว่าครูผิดอะทุก ๆ รุ่นเลย อะไรเงี้ย หมายถึงว่าทุก ๆ รุ่นที่ผมเรียนนะ เหมือนว่าเปลี่ยนผ่านใช่ไหมครับ อย่างว่าคณิตศาสตร์ผมก็ไม่เรียน
ครับ อืม ครับผม
เนื่องจากผมโดนตี ไม่โดนถามว่าทำไมผมไม่ตอบ ผมไม่รู้ด้วยว่าผมสายตาสั้น แต่ว่าเขาตี ๆ อย่างเดียว เพราะว่าผมไม่ตอบ เออ จนเขาโทรไปพูดกับแม่ อย่างเงี้ย แล้วแม่ก็เลยแอบมาดู แล้วเหมือนว่าครูตีเสร็จปุ๊บ แม่เดินเข้ามาถามผมว่าทำไมผมไม่ตอบ ไรเงี้ย เออ ไม่ ตอบไม่ได้เหรอลูก? หรือว่าไรเงี้ย ปรากฏว่าผมมองไม่เห็นสายตาสั้น เหมือนแม่ผมถาม ผมก็เลยตอบ แต่ว่าครูเขาไม่ได้ถามไง ผมก็เลยไม่ได้ตอบ แล้วหลังจากนั้นน่ะผมไม่เรียนเลยคณิตศาสตร์ จนโตทุกวันเนี่ยผมไม่เรียนเลย ผมไม่แตะเลยคณิตศาสตร์ ไรเงี้ย เออ จากเหตุการณ์วันนั้นน่ะ ผมก็เลยมองว่า ครูอะเป็นปัจจัยหลักเลยนะที่ว่าจะส่งเสริมให้มันดีขึ้น หรือว่าทำให้มันกลายเป็นว่าปมด้อย หรือว่าเป็นสิ่งที่เรา พก สำหรับผมอะ ผมเกลียดเลยนะ คณิตศาสตร์อะ เกลียดเลยอะ ใช่ ไม่แตะเลย อือฮึ
อืม ครับ อืม ครับ อืม ๆ อืม อืม ครับ ครับผม อืม ๆ ๆ อืม ครับ ครับ อืม อืม แล้วแบบจากประสบการณ์โดยตรงของคุณเนี่ย ผมก็อยากถามเนาะว่าแบบ เอ่อ คุณมีความคิดเห็นยังไงบ้างอะครับ เรื่องการที่ กับประสบการณ์ทั้งหมดที่คุณเจอมาเนี่ย คุณว่ามันไม่แฟร์ไหม? หรือว่า เอ่อ มันผิดที่ระบบตั้งแต่แรกเลย หรือว่าแบบเป็นที่ความผิดส่วนบุคคลอะครับผม?
ผมว่าผิดที่ระบบ ระบบตอนแรกไม่คัดกรองครูเข้ามา เหมือนว่า เอาง่าย ๆ เหมือนว่า บาง บางครั้งมันก็เป็นแบบ เออ เล่นพรรคเล่นพวกกันมากเกินไป ไรเงี้ย แล้วก็มีการอะลุ่มอล่วยมากเกินไป เหมือนว่า อ่า ถ้าเอาง่าย ๆ เลยนะ เอ่อ เรื่องการศึกษา เรื่องข้อสอบ ไรเงี้ย เออ อย่าง เนี่ย ผมเห็นข้อสอบหลุดล่าสุดดีกว่า มันน่า ผมว่าน่ำ มันน่าจะเป็นแบบเนี้ยมานานแล้ว แหละ แต่เราเพิ่งเห็นกัน ไรเงี้ย เออ อย่างแบบว่าข้อสอบภาษาอังกฤษอะ มันเหมือนว่า ให้เติมแบบว่าเหมือน How are you? แล้วก็ตอบ I'm fine, thank you. อย่างงั้นน่ะ ประมาณเนี้ยเลย มันแบบว่า เฮ้ย คนที่จะไปเป็นครูสอนเด็กอะ แล้ว
อืม อืม ครับ อืม ครับ อืม ครับ
มัน เออ ภาษาอังกฤษพื้นฐานเป็นอย่างเงี้ยเหรอ แล้วคุณทำข้อสอบกันอย่างเงี้ย แล้วเอาคนแบบเนี้ยเข้าไปสอนเด็กเหรอ 1 นะ อันเนี้ยเรื่อง เรื่องการศึกษาไม่มีคุณภาพแล้ว เราเข้าใจ ด ด้วยนะว่า ครูอะไม่มีคุณภาพ เนื่องจากว่า เออ รายได้ที่ว่า ต่ำเลยแหละ เออ สมัยก่อน แต่ว่าตอนเนี้ยก็โอเคแล้ว เออ หลาย ๆ อย่าง สวัสดิการอะไรดีแล้ว แต่ว่าคุณภาพการคัดกรองก็ยังเท่าเดิมอยู่ แล้วคือ 2 ครูอะไม่ได้ถูก เอ่อ คัดกรองเรื่องสุขภาพจิตเลยนะว่า เขาเหมาะจะเป็นคนที่จะสอนเด็กหรือเปล่า มีทัศนคติที่ปกติหรือเปล่า ผมว่าใช้คำว่า ต้องใช้คำว่า ทัศนคติที่ปกติเลยนะ เพราะว่าบางคนน่ะแค่อยากแสดงอำนาจ เพราะว่าไม่สามารถทำได้ในตอนเด็ก หรือว่า เอ่อ ไม่สามารถทำได้กับที่บ้านในปัจจุบัน ห เหมือนง่าย ๆ อะอยู่ในบ้านอาจจะแบบ เออ ถูกกดขี่ข่มเหงตลอดเวลา ไม่ว่า เอ่อ แสดงความคิดเห็นไม่ได้หรือว่าอะไร ก็เลยเอาพฤติกรรมเหล่านั้นน่ะมาลงกับเด็ก เพราะว่าเด็กไม่สามารถสู้เขาได้ เขาก็เลยมาทำอย่างเงี้ยกับเด็ก ง่ายที่สุดสำหรับเขา มุมมองผมนะ ใน ในเรื่องตรงเนี้ย อือ ที่มัน ที่มันแบบว่า เออ ส สมควรที่จะต้องคัดกรองแล้วว่า ครูอะทัศนคติเป็นยังไงครับ อือฮึ
อืม ครับ อืม ครับ อืม ครับ อืม ครับ อือ อืม ครับ อืม ครับผม ครับผม อืม เข้าใจได้เลยครับผม ก็แบบมันเป็นเรื่องที่แบบ เอ่อ ใช้คำว่า ยังไงดี? ควาน การที่เป็นครูเนี่ยมันก็มีอำนาจในระดับหนึ่งเลยเนาะ แล้วก็ เอ่อ มันก็เป็นเรื่องที่ผม ต้องใช้คำว่า แบบลำบากเนาะ ที่จะ ว่า จะคัดกรองยังไงให้มันแบบสมบูรณ์แบบ อะไรอย่างงี้เนาะ แล้วคุณคิดว่า มีวิธีแก้อะไรยังไงบ้างอะครับ? ต้องแบบมีการคัดกรองที่ดีขึ้นเหรอ? หรือว่า เอ่อ พอจะมีหนทางแนะนำให้ผมได้ไหมครับผม? หรือว่าแน่ะนองแบบ อืม
อือฮึ ผมว่ามัน มัน มันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะ ตอนเนี้ย ณ ปัจจุบันอะ ทุกอย่างมันไม่ยากเลยอะ เออ ไม่ว่าจะใช้เอไอเข้ามาช่วย แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยก็ได้ ไรเงี้ย ในการคัดกรองเบื้องต้น เหมือนว่า ลดระบบให้มันน่ะน้อยลง อะไรเงี้ย เหมือนความยุ่ง ยากอะครับให้มันน้อยลง เราแค่ต้อง เออ ยอ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงกันบ้าง ไรเงี้ย สำหรับตัวผู้ใหญ่ อะไรเงี้ยครับ เหมือนยอมรับความจริงกันหน่อยว่า เออ โลกมันต้องเปลี่ยนแปลงไปแล้ว แล้วก็อยากให้เด็กมันดีขึ้นบ้างก็ได้ ไรเงี้ย อยากให้คนมาสอนน่ะมีเงินเดือนมากขึ้น สร้างแรงจูงใจให้เขาอะตั้งใจมาสอนจริง ๆ มันจะได้แบบว่าทุกอย่างมันจะได้ออกมาดี ไรเงี้ยครับ อย่างเนาะ ถ้าเรื่องง่าย ๆ เลย เรื่อง เอ่อ เรื่องเงินน่ะ มัน มันทำให้เด็กอะหลาย ๆ คนน่ะ ไม่ พลาดโอกาสในการศึกษาอะ เออ อันเนี้ยมันน่า มันน่าสงสารมากเลยนะ เท่าที่ผมเห็นจากประสบการณ์ของตัวเอง ไรเงี้ย ไม่ว่าบางคน อ่า จะไม่มีตังค์ซื้อเสื้อผ้า เอาง่าย ๆ เลยดีกว่า อันเนี้ย มันน่าจะเห็นภาพชัดเจนเลย เอ่อ พู่อะครับ เวลาเราไปลูกเสืออะครับ นึกออกไหม? ที่มันจะมีแบบพู่ ๆ ลงมาครับ เคยใส่เปล่าครับ? ที่ใต้ถุงเท้าอะครับ บางคนน่ะเขาไม่มีตังค์ซื้อนะ แล้วมันเหมือนว่า อะ อะ มัน มันขาด หรือว่ามันหาย หรือว่าอะไรเงี้ย แล้วเราก็ต้องไปแบ่งให้เพื่อนน่ะ เพราะว่า เรา <chuckles> เขาก็ไม่ได้พูดไง แล้วเหมือนจังหวะทุกคนมันก็ต้องแบบว่าแชร์ ๆ กันแบ่งอะ บางทีเรื่องเนี้ยตัดข้ามไปก็ได้ว่า อย่าไปตีเขาเลย หรือว่าอย่าไปทำโทษเขาเลย เขาไม่มีเงินซื้ออะ นึกออกเปล่า? บางครั้งอะมัน มันทำให้เขาแบบว่าไม่สนุกกับการมาเรียนน่ะ อันเนี้ย เรื่องง่าย ๆ นะ เสร็จแล้วก็มาดูในแง่ที่มันยากขึ้นไปอีกอะ การศึกษาฟรีไม่มีจริง
อืม ครับผม ครับ อืม อือ ครับผม อืม ครับ อือ ๆ ครับผม อืม อืม ครับ อืม อืม ครับผม
มันเหมือนว่า เขาพูดอะ มันมีจริง แต่ว่าไปมองคนไม่มีอะ แบบไม่มีจริง ๆ นะ เหมือนว่า อยากให้ลูกไปเรียนเหมือนกัน ไรเงี้ย เออ แต่ว่ามันไม่มีจริง ๆ อะ
อือ ครับ อือ
เขาจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อชุดให้ลูกอะ มันดูเหมือนถูกนะ เออ สำหรับคนมีแล้ว อะไรเงี้ย แต่ว่าคนไม่มีเลย อะไรเงี้ย เออ เราก็แบบจะเอาสตางค์ไปซื้อชุดที่ไหนให้ลูกไปเรียน ไรเงี้ย เพราะว่าไม่มีตังค์ตั้งแต่ไปเรียนแล้วอะ มันเหมือนว่าเริ่มต้นก็ถูกขวางไปแล้ว ไรเงี้ย เออ ว่า เพราะว่าไม่มีชุดอะ ไม่มีเสื้อผ้าอะให้ลูกไปเรียน ไรเงี้ย เออ ก็เลยไม่รู้จะทำยังไง อะไรเงี้ยครับ อือฮึ
อืม ครับ ครับผม อือ ๆ อืม ครับผม อ๋อ มันก็ สรุปง่าย ๆ ก็เท่าที่ผมฟังมาก็คือเหมือนกับว่า ต้องสื่อสารให้ดีขึ้น แล้วก็ลงโทษให้น้อยลงใช่ไหมครับ บางเรื่องมันก็แบบเหมือนกับว่า มันก็อยู่เหนืออำนาจหลาย ๆ คนเนาะ เรื่องการใช้ ง การเงินการอะไร อย่างเงี้ย มาซื้อพู่ อย่างงี้ มันก็ซื้อข้าวได้ตั้งหลายมื้อเนาะ ถ้าพูดจริง ๆ ใช่ เพราะว่าเท่าที่ผมฟังมาแล้วก็เท่าที่ผมได้ยินจากคุณมาเนี่ย ก็คือมัน มันไม่ง่ายเลยเนาะที่แบบจะให้แบบ เออ การ การที่เด็กคนหนึ่งจะแบบต้องมาเรียนเรื่อย ๆ แล้วก็โดนลงโทษเรื่อย ๆ อย่างเงี้ย มันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง อย่างเงี้ย ใช่ไหมครับผม?
ใช่ ใช่ครับ ในการลงโทษด้วย ในหลาย ๆ เรื่อง แล้วก็ เอ่อ เรื่องเงินที่แบบว่าภาครัฐบอกว่าฟรี อะไรเงี้ย มันทำให้ว่า เออ การศึกษาอะมันเข้าไม่ถึงจริง แล้วเหมือนว่า เออ หลักสูตรอะ ระหว่าง เอ่อ โรงเรียนเอกชนกับโรงเรียนรัฐบาล ไอ้ตรงนั้นน่ะผมว่า
อืม
มันรับได้กึ่งหนึ่ง แต่ว่ากึ่งหนึ่งอะก็ควรจะให้เขาเหมือนกัน เพราะว่าเขาจะได้มีโอกาสเติบโตอะในเท่า ๆ กัน ใน ในบางเรื่อง แค่บางเรื่องพอครับ เรา เราไม่ต้องการแบบ เราเข้าใจว่าโลกมันไม่สามารถสวยหรูได้ขนาดนั้นหรอก แต่ว่าบางอย่างอะเขาก็ควรจะมีเท่า ๆ คนอื่น ไรเงี้ยครับ เออ ความรู้ขั้นพื้นฐาน อะไรเงี้ย อย่างภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน หรือว่าอะไรอย่างเงี้ย คือว่าถ้าโดยส่วนตัวผมอะ ผ เนี่ยผมเรียนโรงเรียนรัฐบาลล้วน ใช่ไหมครับ แต่ว่าเรียนในหลาย ๆ รูปแบบ ไรเงี้ย เอ่อ ไม่ ไม่ว่าจะรัฐบาลธรรมดาหรือว่าเอกชนตอนเด็ก ไรเงี้ย แล้วก็มีรัฐบาลที่แบบว่า เออ เป็นรัฐบาลแล้วแบบระดับประเทศ เงี้ย อืม ที่ว่าคนส่วนใหญ่เขาจะรู้จัก เงี้ย มันก็เลยทำให้เรารู้ว่าแบบว่า ความต่างอะมันเห็นได้ชัดเลย อย่างที่ผมเริ่มอธิบายเรื่องเอกชนกับรัฐบาล ใช่ไหม เออ แต่ตัวผมอะตอนมัธยมอะ ผมเก่งกว่าเด็กเอกชนนะ คือพวกเขามีตังค์เฉย ๆ อะ เขาไม่ได้สนใจต้องการความรู้ แต่ว่าพอผมเทียบกับคนที่ว่าบ้านอะไม่มีฐานะที่ว่ามาเรียนในระดับใกล้ ๆ กันอะ เขาอะอยากจะมีความรู้นะ แต่ว่าเขาไม่มีเงินอะ แล้วพวกเขาจะไป อ่า หาจากไหน อะ มันเหมือนว่าเขาพร้อมนะที่จะเรียนน่ะ มันเหมือนว่าเขาเรียนหนักกว่า มากกว่าคนอื่นด้วยนะ พยายามมากกว่าคนอื่น ใน ในหลาย ๆ ขั้นตอน ไรเงี้ย ในตอนจังหวะที่ว่าเหมือนว่า เฮ้ย เขาพร้อมจะไขว่คว้า เขาหาเป้าหมายของตัวเองเจอแล้ว ไรเงี้ย เขาก็ต้องแบบสู้หนักกว่าคนอื่น แต่ว่าถ้ามันมีการปูพื้นฐานมาในระดับเท่ากันหมด อย่างเงี้ย ในตอนเริ่มต้นนะครับ ในตอน สตาร์ต ตอนอนุบาล ตอนประถม อะไรเงี้ย แล้วที่เหลือให้เด็กอะไป ไปพยายามเอาเองอะ ผมว่าอย่างงั้นอะค่อนข้างจะแฟร์มากกว่า
อืม ครับ อืม ครับ อืม ครับผม อืม ครับผม อืม ครับ อืม อืม ครับ อืม ครับ อืม อืม โอเคครับ ก็เหมือนกับว่าต้องมีความ ใช้คำว่า ไม่ มันแฟร์มันก็ไม่ได้ 100% เนาะ มันต้องเหมือนกับว่ามี มีโอกาสมากขึ้นใช่ไหมครับ?
ใช่ อะฮะ ใช่ ๆ เออ ใช่ เหมือนว่าโอกาสมันทุ ให้เขาน้อยเกินไป ไรเงี้ย สำหรับบางคนอะ เออ เขาตั้งใจเรียนน่ะ แล้วมันแบบว่า ไม่ ไม่ได้ ไม่ได้รับการแบบว่า เหมือนมันไม่มีเงินอะ จะให้ จะให้เขาทำยังไง ไรเงี้ย เหมือนมันปิดกั้นโอกาสตรงนั้นอะครับ เออ แล้วก็เรื่องการแบบคิดเกรด เรื่องอะไรเงี้ย เอาอย่างผมอะ เอาตัวผมเองเป็น เป็นหลักเลยนะ ผมไม่ชอบคณิตศาสตร์ ไม่ ไม่ชอบ เอ่อ ไม่ชอบวิทยาศาสตร์ ไรเงี้ย แล้วก็แบบว่าอย่างเวลาให้เกรดอะมันมองได้ชัดมากเลย ศิลปะผมทำได้ดี แต่ว่าคนเรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทำได้แย่ ครูตัดสินกันแบบนั้นน่ะ แล้วมันก็ทำให้แบบว่า ผมเห็นว่า เพราะว่าอันเนี้ยผมกล้าพูด เพราะว่าผมเห็นว่าเพื่อนน่ะมันพยายามแล้ว เหมือนว่าพยายามออกแบบบ้าน พยายามทำนู่นทำนี่ พยายามสุดชีวิตเขาแล้วอะ แต่ว่าครูไม่ได้มองความพยายามไง ครูไปมองผลลัพธ์ที่มันสำเร็จ ก็เลยเอามาตัดสิน แต่ว่าไม่ได้ดูว่าคน ไอ้คนนั้นพยายามหรือเปล่า ศิลปะผมก็บอกผมไม่ได้พยายาม ผมแบบว่าทำวันเดียวแล้วผมก็มาส่งอะ เออ ผมก็ไปเที่ยวเล่นอะไรของผมอยู่แล้ว แล้วไง ใกล้ ๆ ส่งแล้วผมค่อยมาทำ แล้วครูแบบว่ามาให้คะแนนผมดี ไรเงี้ย เออ เขาก็เลยแบบว่ามันไม่สมควรน่ะ เพราะว่าผมเห็นคนนั้นว่ามันมานั่งพยายามจริง ๆ ทั้งแก๊งเขาเลยอะ มันไม่ใช่แบบคนเดียวอะ แล้วแก๊งผมอะผมทำคนเดียวด้วย อย่างเงี้ย เออ มันก็เลยแบบว่า เออ มันไม่แฟร์อะ แล้วอย่างเขาเรียนคณิต อะไรเงี้ย มันก็มีความพยายามต่อเนื่อง มันทำให้เลยเขาได้ว่า เออ เขาสามารถทำได้ บางครั้งอะเหมือนไอ้บาง <tsk> บางจุดบางเรื่องอะ ที่มันตัดสินใจด้วยตัวเลขไม่ได้อะ เพราะว่ามันต้องใช้ความพยายามแล้วอะ มันเหมือนกับความถนัดของคนไม่เท่ากันน่ะ แล้วคุณเอาตัวเลขไปตัดสินเขาอะ มันทำให้ไปหมดความมั่นใจในอนาคตเขาได้เลย เงี้ยครับ
อืม ครับ อืม ๆ ครับ อืม ครับ อืม อืม ครับ อืม อืม ครับ อืม อา ครับ อืม อืม อืม ครับ อืม อืม อืม ครับผม อ๋อ ก็คือแบบคุณอยากให้เหมือนกับว่า การที่เด็กมาพยายามเนี่ย มันก็ควรจะถูกเห็นโดยอาจารย์ โดยคนที่ให้การศึกษาเหมือนกัน ใช่ไหมครับ เพราะว่าแบบ เออ ถ้าโดนกด พยายามแล้วมันไม่ดีนี่ ก็คือมันก็รู้สึกว่าแบบ เด็กก็จะรู้สึกท้อแท้ด้วย อะไรด้วยใช่ไหมอะ ผมเข้าใจถูกเนาะ?
ใช่ ๆ ใช่ ใช่ ๆ ๆ มันมาดูน่าท้อแท้ไหมล่ะ ถ้าจากสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังอะ มันเห็นชัดมากเลยนะ เพราะว่าเห็น ผมเห็นจริง ๆ นะ แล้วจริง ๆ อะ ถ้าเด็กปกติอะจะรู้สึกว่า มันโอเคนะ เบาท์อะที่ได้ชนะ ผมไม่ได้รู้สึกว่า โอเคหรือไม่โอเค ผมไม่ได้สนใจอยู่แล้วไง ผมเหมือน เหมือนเป็นเด็กกลางห้อง ไม่ใช่ท้ายห้อง ผมกินกับหลับอย่างเดียว อันนั้นน่ะชีวิตของผมอะ เออ แล้วพอเห็นคนที่เขาพยายามมันก็แบบ เฮ้ย โอ้โฮ
อืม จริงครับ จริง ครับ อืม ครับ อืม
แล้วเขาเสียใจจริง ๆ อะ นึกออกไหม แล้วเราก็เลยแบบว่า เออ รู้สึกแย่จังเลยว่า เอ๊ย ทำไมครูไปทำเงี้ย บางทีเขาอาจจะแบบว่า เอ๊ย อยากจะไปเรียนวิศวะก็ได้ตอนโตอะ แล้วเหมือนว่าเขาออกแบบตรงเนี้ยไม่ได้ดีอะ เขาเลยรู้สึกว่า เอ๊ย ศิลปะมันไม่ใช่ทางของเขาอะ อย่างเงี้ยไปเลยอะครับผม
อืม ครับผม โอ้ ก็ได้มาแลกเปลี่ยน แล้วก็ได้พูดคุยกับคุณนี่ผมก็รู้สึกว่า เออ ได้ความรู้เยอะเลยเนาะ ก็ไม่ว่าจะเป็นแบบ อ่า แล้วก็มุมมองละกัน มุมมองที่แบบ เออ ค่อนข้างจะอะดี แล้วก็มุมมองที่แบบจะช่วยให้เด็กเหมือนกับว่าไปข้างหน้าได้ โดยที่ อ่า ปัจจัยหลาย ๆ อย่างอะ มันจะมีโอกาสมากขึ้น ความแฟร์มากขึ้นเนาะ ก็ขอบคุณมาก ๆ เลยนะครับ วันนี้ที่มาแชร์ความคิดให้ฟังอะครับ
ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ แล้วก็รอบหน้า แล้วรอบต่อ ๆ ไป เดี๋ยวผมจะ เอ่อ หาข้อมูล หรือว่าหาเรื่องราวมาพูดคุยกับคุณอีกนะครับ
ครับผม สวัสดีครับ